Eh, allora, lo vei lo vive bene, nel senso che, per piccole dosi le piace tantissimo, le piace veramente tanto andare in Sicilia, però non so, ehm, i in lungo termine, come come la vivrebbe, ma più che lo switch culturale il problema che c'è lei lei è molto femminista, magari, sai, una cultura del Sud, un po' macis sì, m ma anche se n no, in realtà io non ho mai visto queste situazioni, però, non so se lei, come con lei cioè lei mi dice, in Francia ci sono molto di più queste si ehm, di questi catcalling, come dice le <inhales> e
Se possa resistere la sua mente. Ah! Un po' da fischietti, ciao bella, eh, mh. Ma? Mh. Ma ti dico mhmm, sono arrivato alla realizzazione che, no io non mi ritengo un femminista però appoggio alcuni pensieri un po' magari brutti perché la mia fidanzata a Bologna, aspetto negativo questo, ehm, succede spesso che mi racconta: "Ah questi mi fermano, non mi dicono vieni qua, ciao bella così così qua là" e ti dico noi non vivendolo direttamente su di noi, cioè è una cosa che io non faccio questa, non ce ne rendiamo conto e sono arrivato alla realizzazione di questo, quindi quando mi racconta queste cose non le dico: "Eh vabbè ma dai era solo un complimento", no cerco piuttosto di capirla perché posso immaginare che a volte, mhmm e l'ultima volta le è successo di sera al buio con 2 amiche con un gruppo di 6 ma e di 6 uomini che dicevano: "Ehi dai venite qua", allora ti dico: "Ehi, effettivamente non deve essere molto tranquillo come cosa."
<clears throat> Sì. Mh-mh, mh. Mh-mh, mh. Sì, sì, sì. Non ce ne rendiamo conto, sì. Cer Eh, sì, è fastidioso. Eh, eh. Mah, uhm, poi Eh capito? Eh. Eh, eh, s No, no, infatti, ma lei lei mi dice che succede molto di più in Francia, cioè, in Francia è ingestibile questa cosa, per questo le piace così tanto Berlino, perché proprio qua è, proprio, una cosa fuori dal mondo, cioè, ti guarderebbero tutti male ci
Mh. Rigidità quindi <chuckles> sì, sì. Anzi arriverebbe qualcuno che forse molla un ceffone al tipo.
Sì, sì, no, può darsi, eh, può darsi, è che c'è talmente tanto rispetto verso la persona, che comunque e, e anche per questo stiamo a Berlino, almeno è è una un posto neutrale, no, io non sono in Francia, e lei non è in Itali <chuckles>
Mh. No, ma ti dico ti dico effettivamente Berlino l'ho sem Berlino l'ho sempre vista come una sorta di porto sicuro, però quasi asettico.
Sì. Sì ehm, sì, mhmm, beh, Berlino in realtà è anche molto sporc cioè, l se guardi bene, <chuckles> ci c'è <chuckles>
Perché non No, non lo so l l l ce l'ho presente, però però è efficiente, c'è il lavoro, ben pagato, si vive effettivamente sereni mh.
È ver La vita è costa poco, mh, rispetto al resto della Germania, quindi ci sta, dai. <chuckles> Ti ringraz quando vuoi! <chuckles> Cia
Esatto. Vabbè ti verrò a trovare a Berlino. <chuckles> Ciao.

Ciao, ciao, buongiorno, come stai?
Allora ciao, buongiorno a te. Tutto bene, tutto bene, sono un po' perplesso per tutte le notizie che stanno uscendo. Eh guerre, guerriglie.
Sì. <chuckles> Eh, eh, a in un certo senso, mhmm, no, non voglio dire questa cosa perché, fortunatam la classica frase: "Fortunatamente sono lontane da noi." È è è è è anche un po' brutto dirlo perché, nel senso, stanno comunque accadendo, cioè, non è che se sono lontane da noi non, eh
Eh, assolutamente no <laughs> E sono con e tra l'altro per la cronaca si avvicinano sempre di più quindi se <chuckles>
Sì, sì. Guarda è un po' il pensiero che feci col COVID. Qua: "No no dai, fortunatamente è lontano da noi" guarda che poi <laughs> è arrivato tutto.
Sì. Eh, dai su. <chuckles> Infatti, che tra l'altro è venuto proprio ni in Italia, è arrivato nell'Europ <chuckles> infa
Sì l'Italia è stata una delle prime più pesanti europee, forse mondiali, quindi esatto.
Sì abbiamo questo primato, come Italia abbiamo avuto questo primato. Però dai, ne abbiamo anche di positivi.
Mh, mh, mh. Mh. Sì, sì, tipo il miglior cibo del mondo, <chuckles> no? <chuckles>
Ehm, e per quali cose esatto, cosa ti rende orgoglioso del tuo paese, ma anche della tua città, della tua regione, insomma, in generale?
Allora, innanzi allora innanzitutto condividiamo le nostre regio io sono dell'Emilia Romagna, non so se si sente però, uhm, <chuckles> okay. <laughs>
Ehm, e si sente cosa? Sócc'mel, <laughs> io sono siciliano, quindi, insomma. <laughs>
Okay, Sicilia abiti comunque in Sicilia, o sei da un'altra parte?
No, vivo a Berlino da tanti anni.
Ah okay, dai, allora poi mi fai un confronto anche se so già chi vince.
Eh sì, beh sì, dipende da <laughs>
<laughs> Dipende dal punto di vista.
esatto sì, tutto
Allora, ti dico, io sono contentissimo della zona in cui abito, ehm, sotto, però, dipend dipende da sotto che aspetto. Cioè, fortunatamente, la mia è una regione che, a livello, in industriale, lavorativo, è sempre andata bene, quindi, l'aspetto lavorativo c'è. Paragonato all'Italia, eh, poi, n n n nel senso esatto, in senso utopico, è diverso, cioè, se proprio avessi dovessimo considerarlo. Ehm, a livello di cibo non mi lamento. Sono stato cresciuto, praticamente, con i con pranzi e cene di mia nonna, e a pranzi, principalmente. Io sono veramente contento di dove sono nato perché c'è tanta cultura, tanta innovazione, ehm, l'unica ch pecca che abbiamo è il mare nella mia regione <chuckles> nella mia città, eh
M mh-mh. Sì, sì, sì. Eh, sì, sei alla media italiana, certo, certo. Mh, è chiaro. <chuckles> Eh beh, certo. Eh, eh <chuckles> beh almeno ce l'avete, ecco, se fossi stato in Lombardia o in Piemonte, non ne avresti avuto neanche quello.
Mh. Esatto, e sono tanto felice del sistema sanitario.